Certo certo. Eh, lui eh.
Però, cos'è succe dimmi, dimmi.
No, indubbiamente, lui ave aveva qualch'escamotage perché, neanche il padrone neanche il padrone del bar, però, vi ha detto: "Beh, ve lo trovo io in qualche modo", anche lui eh.
No, no, no, no, no. C'ha pensato quell'uomo lì, chiamando qualcuno che non sappiamo chi abbia chiamato, se ha chiamato la polizia, se ha chiamat non si s
Ecco, eh appunto appun no, poi bisogna pensare a avrà chiamato 2 o 3 hotel per far fare per una prova, no, può darsi che avesse avesse avuto qua
Ma ma ma a Tallinn, di hotel, ce ne son tanti, eh.
Eh appunto, appunto, può darsi che av invece avesse qualche qualche dive eh, mado
<chuckles> Però, la morale della favola che per me è è importante, è questa: che certe volte, quando tutto va bene e tutto viaggia tutto sui binari, può diventare anche un po' monotono, no?
<chuckles> Eh. Ah beh, certo, dia a avete avete dato un so avet ha dato come si dice, ha dato un sapore diverso alla situazione, è stato un attimo di ma maga magari magari era un e un ex del KGB, come si dice, dei servizi segre dei servizi segreti russi che avrà avuto qualche cosa, mamma mia. <chuckles>
<chuckles> Invece
Ma maga magari magari era era un un ex del KGB, come si dice, dei servizi segr dei servizi segreti russi che avrà avuto qualche cosa, mamma mia. <chuckles>
Non lo so io chi era, guarda. Era magro era magro, una faccia un po' un po' scavata, pieno di tatuaggi.
Sì, sì, un tipo partico un tipo particolare, eh. Ma un uomo i era giovane, come uomo, cos'era?
Allora, avrà avuto, mhmm, diciamo, 40, 45 anni, massimo 50 anni.
Ah, beh, insomma una mezza età, una mezza età così, ma un uomo m 'n'uomo matur
Ed era lì da solo, e aveva sempre e aveva sempre in mano, che gio us lou ci giocavano, come se fosse un antistre sai, quei quei rosari, mhmm, ortodossi, no?
Eh. Ah, ah, ah, ah. Eh, beh, se
Continuava a

E io cosa ho fatto. Io ho avevo un telefonino di quelli, sai, mi primi telefonini smartphone, ma quelli con i tasti fisici, con lo schermo piccolo.
E? Ah! Ah, era già smartphone comunque diciamo sì, con le applicazioni comunque.
Sì, ma quelli con quello schermetto pic un po' piccolino. Eh.
I prim eh, sì, sì, cer
E allora io prima di andar via dall'hotel ho salvato l'hotel ho salvato l'hotel sulla mappa del del navigatore come "casa", no, così dico poi metto metto casa e e ci porta a casa. Va beh.
Erto. Ecco, ti sei preso il riferimento col con lo con lo smartphone, diciamo.
Sì, ho preso riferimento delle delle coordinate geografiche, no di eh. Va
Certo, certo, quello beh, che si connette si comme si connette al al satellite, no, quel sistema lì diciamo, e prende il punto.
Esatto. E poi siamo partiti, siam a piedi, la macchina l'abbiamo lasciata lì perché volevamo fare un po' di serata insomma, dovevamo mangiare, magari bere 1 bicchiere o 2 di vino, di birra, non volevamo gu
Erto, certo. Cosa c'era loca ehm, un po' di vita, po' di locali, c'erano in giro, sì.
Eh! Eh. Poi i me di m di mezzi pubblici ne abbiam visti tanti, siamo usciti a piedi.
Cer
Siamo andati a cena, poi siamo andati in qualche pub, ci siamo un po' divertiti, poi a na certa ora questo mio amico mi dice: "Ma guarda che poi domani mattina dobbiam fare un mucchio di chilometri, sarà meglio andare a dormire".
Ah, so <chuckles> Eh. Chi si alza, chi si alza? <chuckles>
Appunto eh! "Sarà meglio andare a dormire. Dimmi dov'è dimmi dov'è l'hotel, att attacca il navigatore, dimmi dov'è l'hotel che prendiamo un taxi e andiamo". Ah, io tiro fuori il telefonino
Eh. <chuckles> Certo. Ah, eh.
cerca la mappa
E e che è successo? Eh.
Eh, che è successo. È successo che io pensavo di aver salvato quel punto lì sul sulla mappa, ma invece non l'avevo salva
Eh. Accidenti.
Quindi? Dov'è l'hotel? Mah, eh, dico: "Eh, spetta che"
E cosa è su e e qual era il problema, diciamo? No non potevi andare a chiedere a chiedere a qualcuno. C'era qualcuno in giro da chiedere?
E il problema Ma sì, ma non sapevamo neanche più il nome dell'hotel. Capito? Oltre a non aver salvato, ehm, i il punto
Ahia ahiai. <chuckles> Avete avevi perso sia il riferimento che e non ti ricordavi più neanche come si chiamasse.
Ecco, non mi ricordavo il nome né io né lui.
Non avevate un docu niente in ta un biglietto, qualcosa?
No, non aveva neanche un biglietto da visita, niente. Perché perché eravam io ero sicuro di aver salvato quel punto lì. Invece
Non ne ave ah. Il cuore di esse, certo. E avevate fatto un bel tragitto a piedi, sì, vi eravate spostati abbastanza?
No eh. Avevam preso anche dei mezzi
Ah ecco insomma.
pubblici, quindi non so quanti chilometri avevamo fa
Non ave non avevate più riferimento, niente.

Vedevo che scrollava la testa, quello là, seduto, come dire: <chuckles> “Questi 2 italiani"
<chuckles>
"son 2 disperati.” Dopo un po' si è alzato, è venuto da noi però parlava russo e no io russo non lo parlo, il mio amico neanche, ma c'avevamo l'interprete, quel s il padrone del locale <chuckles> sì.
Eh, beh. Quello il il proprietario del bar, con l'ingle inglese, russ e lui vi faceva da da mediatore. Cultura mediatore culturale, come si dice oggi.
Sì, sì, non è che parla <laughs> Adesso rido ma vabbè, non è che parlasse n
I beh, sul momento eravate eravate, diciamo, c come si può dire, eravate
Ma c'avevan tutto lì. Le valigie, tutto, tutto, eh. La la macchina.
E beh, di giorno. Poi magari di giorno potev però passar tutta la notte in giro così è un po' non non è piacevole.
E poi cominciava a far fresco, poi non so che mese, forse ve era agosto, ad agosto lì di notte comincia a venire frescolino, eh. Eh vabbè, ehm, e gli e gli dice cosa abbiam bisogno. E noi gli diciamo: “Guarda”, gli abbiam detto al al al padrone, che traduceva in russo, “abbiamo perso l'hotel, non sappiam più dove dobbiamo andare, non ci ricordiamo il nome, non abbiamo il punto sulla mappa." E lui sta un po' lì, poi dice: “Ma almeno, no, il nome che avete usato per prenotare l'hotel, per registrarvi, lo lo sapete?” <chuckles>
Appunto, appun E beh certo, ehm, e beh. Eh. Ah. I il nom eh, il nome che avete dato voi diciamo, il vostro i vo i vostri riferimenti. Eh, e co e come e perché questo?
E la i Sì, di regis il nome quando ti registri, no, quando fai il check-in, eh. Eh, ferma, ferma.
<chuckles>
E il mio amico gli dice: “Sì, ho registrato c ho registrato la camera, l'hotel col mio nome.” Gli ha dato il suo nome, quello là gli ha detto: “No, scrivilo su un foglietto.” Gli ha scritto il suo no il suo nome il nome di questo mio amico, gliel'ha scritto l'ha scritto su un foglietto e gliel'ha dato, e lui faceva con la m
Eh. Eh. Il cognome itali il cognome italiano, no, diciamo il cognome c
Nome nome e cognome che ha usato questo mio amico pe
I i il dato il dato anagrafico, nome e cognome, okay.

Avevamo proprio voglia di andare a fare un giro lì. Allora cosa abbiam fatto? Abbiamo deciso di andare con l'aereo a Helsinki in Finlandia, no.
Mh. Certo.
E poi volevamo poi prendere attraversare quello stretto di mare poi a Tallinn in Estonia affittare una macchina e far le Repubbliche Baltiche. Scendendo
Sì. Cos'è una tra n 'na 'na traversata lunga? Cos'è una traversata lunga? Cosa dura? Ah, proprio- proprio breve. Ma a Helsinki vi siete fermati qualche ora, qualche giorno, cosa avete fatto?
No, nu 1 oretta. Sì, sì. Sì, quando siamo arrivati a Helsinki ci siamo fermati un paio di giorni, no. Tanto per vedere un po' com'era la situazione. Era estate, là si stava benissimo, un piacere.
Ah, ecco. Bella bella bella cittàdi bella, beh non è una città grande, no?
Eh ma è è abbas non è proprio grandissimo, ma la gente è un po' abbiam trovato un po' gente un po' fredda, un po' ognu ognuno per conto suo, sì.
Ah. Ah sì? I finlandesi a me non è effettivamente non è probabilmente un popolo molto molto caloroso. Se non a dimmi.
<chuckles> Fatto sta che poi abbiam preso questa nave veloce
Sì.
tra l'altro dovevi mettere le cinture, sal ehm, andava come un mis
Ah, ah. Ah, proprio veloce, veloce. <chuckles>
Per camminare all'interno di questa barca dovevi attaccarti a c'eran delle sbarre lungo il soffitto e ti attaccavi lì perché proprio saltava sull'acqua, era
Eh. Ah. Un alisca un aliscafo praticamente, no, quelle quelli
Eh fo forse sì. Comunque
Sì, son quelli che anche ci sono nel Golfo di Napoli che attraversano velocemente verso le isole. Ce beh, certo, chiaro.
Loro la chiamavano loro la chiamavano "Turboboat", turbonave, vabbè. <chuckles>
Il boboat? Ma non è quelli che camminano un un hovercraft, quelli che camminano sul cuscino d'aria?
No, no, no, no, no, c'aveva lo scafo.
Ah no? Eh, ma allora son tipo sì ti beh, magari non non hanno le eliche, c'hanno dietro c'hanno i motori a getto. Li chiamano li chiamano turbo per quello, perché c'hanno i motori a getto, c'hanno i motori a getto.
Eh può darsi che avessero i motori idre Sì. Comunque abbiam preso quell'imbarcazione veloce lì e da Helsiki siamo andati a Tallinn che è la capitale dell'Estonia. Mh. Poi lì siamo andati in un'agenzia e abbiamo affittato una macchina, no, per fare poi il nostro giro lungo m nelle Repubbliche Baltiche.
E sete arrivati ah. Certo. Mh. Certo.
E però abbiam detto no, alla sera erano, abbiam deciso di non partire la sera, di prendere un hotel e poi abbiam deciso di partire poi alla mat saremmo partiti la mattina dopo, no.
Pernottare 1 notte insomma, pernottare 1 notte lì.
Esatto, per riposar l riposarci un po' poi c'è perché avremmo poi dei chilometri da fare, no.
Cer
Allora, uhm, cerchiamo, prendiamo 'sto hotel e abbiam preso un hotel che si chiamava "Lilleküla" che vuol dire margherita in estone, eh. Vabbè andiamo all'hotel, parcheggiamo la macchina nel parcheggio dell'hotel, ci prepariamo, facciamo una doccia e poi abbiam detto usciamo un po' andiamo a mangiar qualcosa poi torniamo indietro dormiamo e l'in domani mattina partiamo.
Certo eh. Mh. E partiamo, eh. <chuckles>
Benissimo.